ああ、ちょっとそれはあるかもしれないです。なんか、今まで友達の名前とか、なんか芸能人の名前とか、そんなに、ま、名前は名前として、なんかその子の、なんだろう、ま、あアイデンティティーていうか、その子にくっついてるものなんで、あんまり深く考えたことはなかったですけど。ま、その名前を考えるタイミングで、なんであの子はこういう感じなんだろうとか、なんかちょっとキラキラネームじゃないですけど、変わった名前の子とか、どうしてそういう名前になったのかなみたいな、ちょっと考えるタイミングはありましたね。
ううーん。 はい。 うーん。そうすよね。 うーん。 ああああ！ はい。 はい。 うん、ふん、うん。 うん。 ああ、それこそじゃあ、ご自身の中でも、世界ん世界の見方が変わったというか、人のまさに名前からいろいろな想像ができるようになってきた。うん。
うん、ふんふん。 そうですね。うーん、名前ちょっとなんか深く考えた時期はありました。
うーん。お、そうすね、やはり自分が、ね、誰かの名前を名付け、おいまさに名付け親になるって考えた時に、一生ものですよね、名前って。
うん、ふん。 うん、ふんふん。 そう、そうなんです。それをすごい考えて、なんかこの後、もう、ま、言ってしまえば、おばあちゃんになっても、ずっとついてくる名前なわけじゃないですか。なんか、それを考えるとすごく責任感を感じちゃって。<chuckles> なんか、学校でいじめられる名前じゃないかなとかも、すごい考えちゃったり
うーん。<laughs> 確かに。 はい。 ですよね！ですよね。はいはい。 はい。 いや、確かに。 ああ。はあはあはあ。
とか、なんか変な、外国語になったら変な意味とかいう名前じゃないかなとかも、すごい考えちゃって。
ああ。<laughs> わ、すごい。
なんか、いろいろすごい深く考えちゃいましたね。
い、うえ。もうほんと、いろんな視点でご自身のお子さんの名前を。
<chuckles> ちょっと考えすぎだったかもしれないですけど、考えちゃいましたね。
やす。すっごい。 なろそれだけ考えてくれたってのが、おそらく何らかし何らかしの形でお子さんに伝わった時に、すごく愛情というものを感じるんじゃないかなって思いますけどね。うーん。
うんうん。 感じて、そうですね、感じてもらえれば嬉しいなと思ってつけた名前ですけど。うーん。
いや。ああ！いいですね。なんか。だって赤の他人が聴いてるだけでも、これだけ愛情を感じるから、いや、お子さんはほんとに聞いたら、うん、もしかしたら素直にそれだけ反応できないかもしれないですけど、どこか心のううーん、それはね、もしかしたらご自身が体験したようなことかもしれないすもんね。
あ、ほんとですか？<chuckles> うーん。あ、そうですね。 うんうん。あ、そうですね、確かに。私も親から自分の名前の由来聞いた時、多分そんな何もリアクションしなかったと思うんで。
でしうーん。 うーん。うん、ふん、うん、ふん。
特に何も感じなかったというか、ま、まだ小さかったんで「へえ、そうなんだ」ぐらいしか思ってなかったと思うんですよね。
うーん。 そうすよね、最初の頃はうん。

あ、むしろひらがなの良さをん感じてらっしゃるんですね。
ね。 ひらがなの良さは結構感じました。あの、学校であった習字の時間とかも、なんか、ひらがなだからすぐ終わるとか、<chuckles> もよかったんで。までも、なんか「ひらがなだからこそ、逆に難しいんだよ」みたいな先生に言われたりもしましたけど、いやいやいや、「でもひらがなだからすぐ書き終わるし」って私はずっと、結構ポジティブに考えて、気に入ってました、ひらがなの名前。
はあ。はい。<laughs> 確かに確かに。確かに、確かに。 はい。 あ、いや、なるほど。 うん。もう。 いや、そう考えるとふひらがなならではの深みもあるんですね。
そうですね、あるかもしれないですね。珍しいがゆえに。
こ 確かに珍しいがゆえに、結構ごゆうじご友人の方も覚えてくれるの早かったりしします？
覚えるの早かったですね。もう小学生の時とかでも、お手紙でちゃんとこう、ゆりちゃんって書いてくれたりとかもあったし、結構ま、言いやすい、発音しやすい名前でもあるんで、海外行った時とかも、なんか名前伝えやすかったですね。
あ、やはり ああ。 うわ。はい。 はい。 ああ、、<laughs> すすごいやはりご自身の名前にまつわる、いろんなポジティブな体験をされてるんですね。ただ好きもありますよね、確かに。
<laughs> いろいろ、な <chuckles> なんか考えると意外といろいろありますね。
いやいやなんかね、それだけ周りが覚えてくれて、で、ね、海外の方も発音しね、すぐにしてくれてってなると、確かにそのポジティブな経験どんどんね、自分の名前好きにさしてくれますよね。
うんうん。 そうですね、どんどんま、気に入りますね。この名前してくれてよかったって結構ちょくちょく思ってます。
いや、ああ。 え、その感謝の意はご両親に伝えたことあるんですさす？名前が。<laughs> そっか。え、伝えたいないつか伝えたいなもあるんですか？
<chuckles> 全然伝えたことないです。<laughs> いや、伝えたらきっと嬉しいでしょうね。うん、何か機会があったら今度伝えてみますけど。<chuckles> ちょっと照れくさいですね。
うんうんうんうん、だと思います。 いやいや、なんかほんとはい <laughs> え、なんかね、名前、やはりね、思いだったり意味だったり、そこになんかやっぱいろいろストーリーがあるんだなってのは今日話聞いててすごく思いました。
<chuckles> うんうんうん。 そうですね。いや、本当、なんかあまり普段名前について話さないんで、ちょ聞いてもらえてよかったです。<chuckles>
ああ、確かに。 いや、こちらこそ、貴重なお話ありがとうございました。
はいいえ、ありがとうございます。すごい楽しかったです。
はいはい。